Xin chào bạn, xin chào. Ừm, rất vui được gặp bạn, à, hôm nay. Ừm. Ô kê.
Chào bạn. Ừm. Hôm nay bạn có Ừm, mình cũng rất là vui, mình, ờ, buổi tối hôm nay mình có một chút, ờ, không không vui cho lắm, nhưng mà gặp bạn thì mình vui hơn được chút, đúng rồi, tại vì, à, buổi buổi chiều, à, buổi chiều mình, ờ, mới có cuộc họp á thì, à, ừm, mình có cái sự, ờ, tranh luận với, à, đồng nghiệp dẫn dẫn đến là xích mích, mâu thuẫn á. Ừm.
À, ờ, sao vậy bạn? <laughs> Ôi, vậy à? Uầy. <laughs> Ờ. Ồ. Ừm, sao vậy bạn? Ờ, tranh luận. Mình hiểu. Uầy, căng vậy? Không biết là
Đúng rồi.
nó nó căng đến mức nào, xích mích nó đến mức nào vậy bạn?
Ờ, nó xích mích mức đến mức mà, ờ, khi ra khi ra về á thì cái người cái người đồng nghiệp đó không muốn nhìn mặt luôn, ừm, nhưng mà, ừ, từ chiều tới giờ mình ngồi mình suy nghĩ rất là nhiều, tại vì, ờ, có lẽ là mình, ờ, có một chút s sai ở trong đó là nếu mà mình đủ bình tĩnh nhiều hơn á thì có lẽ là ngày mai gặp nhau vẫn không có vấn đề gì nhưng mà thời điểm đó, kiểu như là, 2 người, à, cùng muốn thể hiện là mình đúng á, ừm, cho nên không có ai nhường. Đúng rồi, không có ai chịu nhường ai hết. Ừm.
Ừm, ừm. Ờ. <chuckles> Ô kê. Ờ. Ờ. Ờ. Ừm. À, à. Ừm, ừm. Ừm. Mình hiểu. Ừm. Ờ, là không chịu nhượng bộ, đúng không? Ừm. Ừm. Mình hiểu. Ờ. Cậu ừm.
Tại tại tại vì thật sự á, ừm, mình cũng muốn thể hiện rõ rằng là cái việc đó là công việc á, cái mục đích cuối cùng á là dự án dự án nó hoàn thành cho nên mình đếm đúng sai rõ ràng, nhưng mà có thể là mình sai ở một cái điểm rằng là mình nói cái điều đó ra trước đám đông á.
Ờ. Là lợi ích, ồ. Ừm. Đúng rồi. Mình hiểu, mình hiểu. Ờ. Ồ! Là khiến cho họ cảm thấy không không thoải mái à? Ý là bạn à.
Ừ. Đúng rồi. Đúng, đúng, chính xác, khiến cho cái người nghe á, họ cảm thấy rất là khó chịu, họ cảm thấy rằng là họ đang bị chỉ trích. Ừm.
Ừm. Mình hiểu. Trước đám đông, ừm.

Đúng rồi, đúng rồi, mình cũng nghĩ vậy. Nói nói chung là bạn có biết những cái vụ mà kiểu, ờ, bắt nạt bắt nạt trong học đường, xong rồi đến mức mà phải bên kia cái thằng bị bắt nạt nó nó trầm cảm luôn ấy. Thì mình nghĩ là cũng ừm, cũng là do cái sự không không có biết phản kháng á, nghĩa là nhượng bộ quá nhiều cũng cũng gây hại như vậy. Ừ, ừm.
Ừ. Ừ, biết chứ, nhiều Ừ, đúng, đúng. Chính xác. Chính xác. Cho nên, ơ, mình nghe bạn nói á, thì thật sự mình nghĩ rằng chắc một lúc nào đó mình cũng phải đập bàn đứng lên để mà mình đấm ai đó một cái.
Ờ, ờ. <laughs> Ơ, được, được. <laughs> Ờ, ờ.
Đúng hông? Đúng hông? Tại vì, ờ, mình thì mình tâm lý vững mình thì tâm lý vững, mình có thể rằng là không bị trầm cảm, không bị, ờ, như những đứa trẻ tuổi teen bây giờ. Nhưng mà rõ ràng á, là cái việc mà lặp đi lặp lại nhiều quá nhiều lần như vậy cũng làm mình cảm thấy rất là khó chịu. Ừm.
Ờ. Ờ, mình hiểu. Ừm. Đúng rồi. Khó chịu thật, mình nghĩ vậy. Nhưng mà ừm, ừm.
Nhưng mà bạn nghĩ thử nếu trường hợp bây giờ á, mà mình đứng lên đập bàn một cái như vậy á, thì cái hậu quả xấu nhất có thể xảy ra là gì?
Ừm. Hậu quả xấu nhất có thể xảy ra là mình mất mối quan hệ đó thôi. Mình nghĩ là nếu mà bạn thật sự không không muốn chơi với người đó nữa thì thôi, mình có thể gay gắt xong rồi mỗi người nghỉ chơi nhau luôn. Mình nghĩ là tốt cho cả hai ấy, đúng không? Ừm.
Ừ. Ừm. Ừm. Ừm. Ừ, nhưng mà còn về cái công việc thì sao? Ví dụ như kiểu sếp, ừ, sếp, đồng nghiệp mà kiểu như thế nào? Bạn mới đi làm rồi, đúng hông? Ừm.
À, công việc à, ờ. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, mình nghĩ là công việc ừ, ừ, mình quên mất. Nói chung là công việc vẫn là cái quan trọng nhất. Ừm, thì mình ừm, công việc vẫn là quan trọng nhất, nói chung là một điều nhịn, chín điều lành ấy. Mình nghĩ là luôn luôn phải nhượng bộ, luôn luôn nhịn, nhưng mà đừng có để người ta lấn tới quá, kiểu vậy ấy. Cũng phải biết ph ờ, phản phản ứng lại. Ừ. Ừm.
Bạn cho thử mình cái góc nhìn. Ừm. Đúng rồi. Ừ, hiểu. Ừ. Thường thì gặp những trường hợp như vậy thì bạn thể hiện bằng thái độ hả, hay như thế nào?
Ờ, nếu mà ơ, nếu có người nào đó mà họ họ, ờ, lấn át mà mình quá thì mình nói chung là, mình chưa bao giờ như vậy á. Bởi vì mình thứ nhất mình nghĩ là cái ngoại hình á mình nghĩ là cái ngoại hình của mình khiến cho người khác không không dám không dám không tôn trọng mình á. Ờ, mình thấy vậy, bởi vì bây giờ bạn ra ngoài đường bạn thấy ai cao hơn bạn á, bạn đều cảm giác tôn trọng họ hơn á, bạn thấy vậy không? <laughs> Mấy người nhỏ bé dễ bị bắt á, lúc nào cũng vậy, mấy người mà nhỏ nhỏ. <chuckles> Ừ.
À. Ừ. Hông dám đụng tới. Ờ, hiểu, hiểu. Đúng. Đúng, đúng, đúng, đúng. Trời ơi, đúng, chính xác. Vậy là bạn cao, đúng hông? Ờ, đúng, cái cái cảm giác là cao và to. <laughs> Ô kê, hiểu, hiểu, đúng nha. Nếu mà mình gặp những người mà cao to, gọi là, vạm vỡ á, thì mình cũng nói chuyện nhỏ nhẹ hơn rất nhiều.
Ờ, cao, ờ, to. <chuckles> Ờ. Ờ. <chuckles> Ừm, ừm Ừm, ừm Đúng rồi.